Bah oui. Tu avais quelqu'un qui te soutenait, heu, pour heu, pour les emmener, pour s'occuper d'eux ou comment tu comment tu?
Ouais et heu Ah si si, il y a mon ma il y avait mon mari, mais c'était une époque où, heu, on était en tension. C'est une époque où, heu, je voulais plus être avec lui, heu, que j'avais besoin de me remettre financièrement et tout parce qu'en fait, heu, je pense qu'on s'était perdu dans le sens où, heu, ben avec les enfants ben ça change bien sûr, et heu, et comme, heu, il y a des enfants, bah ça veut dire que je peux pas travailler à temps plein quelque part, heu, ou heu, voilà
ouais. Ah d'accord. D'accord. D'accord. Bien sûr.
et donc je m'étais arrêtée, je m'étais mis en temps partiel, voire je travaillais plus pendant un temps, et heu, et et lui il me reprochait beaucoup: «Bah c'est moi qui amène l'argent», heu, voilà, les trucs, heu, typiques, heu voilà oui.
Mmh mh. Ouais. Ah waouh.
Et je lui ai dit: «Mais heu, moi je je j'ai per j'ai perdu plein de choses avec, heu, les 2 enfants parce que c'est pas qu'un seul. Heu, j'ai j'ai mon corps, heu, et pour moi aujourd'hui c'est plus, heu, le même, heu, qu'il y a, heu, 10 ans». <laughs> Heu, et puis, heu, là
<laughs> Bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. <chuckles> Oui, oui oui. Et lui, il ramène, mais heu, il il était en temps plein?
Il était en temps plein et après, heu, bah quand il rentre, il fallait qu'il soit la à manger soit fait, enfin que que tout soit fait comme, heu, s'il avait une, heu
Ouh là là, non, non non, il faut qu'on change de sujet là ça ça me ça me <laughs> d'accord d'accord. <laughs>
Ouais. <laughs> Mais voilà, aujourd'hui il a compris parce que j'ai, heu, j'ai j'ai j'ai serré les boulons, j'ai fait comprendre avec plein de choses que voilà, on on on
Oui oui oui. OK OK. Ouais excuse-moi, je suis je suis je suis très heu heu ouais ouais OK. Mais je
non il y a pas de souci. Mmh. Tu as eu la même situation?
pardon?
Tu as eu la même situation?
Alors non, pas du tout, mais en fait, hem, c'est pas alors je sais que le terme féministe a a un mauvais heu il y a un mauvais heu comment on dit? Heu, une mauvaise image parce qu'il y en a qui qui qui
Mmh. Mmh mh. Bah en fait ils le servent d'un autre sens parce qu'en fait, heu, tu peux être féministe mais des fois c'est ça va trop loin. Enfin je sais pas si, heu?
Voilà, mais alors c'est c'est pour ça que j'aime pas dire ça, mais au au final, je en en fait je suis enfin je le suis, mais pas dans le sens que les gens l'entendent et le comprennent, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux donc si tu veux ce que ce que tu me dis, j'ai j'ai tellement de choses enfin, heu, heureusement vous avez pu régler, <laughs> mais mais quand tu as commencé à à raconter, si tu veux, j'avais déjà le le dos qui commençait à tu vois tu vois? J'avais j'avais ça les poils se redressaient si tu veux, tu vois? Et et
Mmh mh. Mmh mh. D'accord d'accord. Ouais, ouais, ouais je sais. <laughs> Ouais, ouais. Bah tu sais quand je le racontais à mes copines aussi hein, elles en pouvaient plus, elles disaient: «Mais c'est quoi ça?», et heu, ouais ouais. Mmh.
Ouais ouais bien sûr bien sûr. Bah c'est des vraies copines parce que enfin mais mais je suis contente pour toi par contre que ce se soit, heu, arrangé.
Bah bien sûr hein. Bah c'est passé avec, heu, beaucoup de de bas hein parce qu'on était sur le le point, heu, j'ai je consultais les avocats et tout, heu, parce que tellement ça allait pas, et- hem, et je pense que hem, on se ouais.
Bah ça c'est bien pour toi. Enfin c'est, heu, good for you. <laughs> Je sais pas si ça se tradu voilà. Ouais.
Ouais c'est ça. En tout cas je me suis dit mais on s'est posé. Je me suis posé et j'ai tout dit. J'ai dit: «Là moi je veux ça, ça, ça, ça, ça, et heu, si tu étais pas dans la même, heu, lignée que moi, bah je pense qu'il y a pas de possibilité qu'on continue», et heu, je pense que ça a dû lui faire une claque quand je suis partie une fois.
OK. Cool. Ouais.

Heu, et en fait heu, des fois, il m'arrivait de m'endormir sur le volant. Donc heu, c'était un peu compliqué. Ouais. Mmh. Et puis en plus, heu, donc heu, donc je faisais ma journée comme ça et puis après j'avais le soir, je récupérais les enfants à à l'étude, donc 18:00 ou dix-huit heures trente.
Oui. Ah mince! Ouais. Ah mince! Ah ouais non ça c'est Non, ça c'est Donc ça c'est aussi un autre travail. <chuckles>
Voilà. Jusqu'à qu'eux s'endorment pour 21:00-21:30 et après bah rebelote, heu, je dors pas beaucoup, en fait.
Ouais. Waouh!
Mmh mh. Ouais j'avais pas et puis je crois que j'ai dû bah j'ai fait un burnout, heu, j'ai arrêté, quoi. Mmh.
Oui c'est étonnant, surtout pendant 3 ans, heu
Mmh mh, mmh. Mais en fait j'avais besoin en fait j'avais be besoin de cette indépendance. J'avais besoin d'avoir, heu, l'argent pour moi, gagner un peu plus, mettre de côté et hem, bah j'étais dans un autre, heu, comment dire? Un autre mood. J'étais pas je voulais pas me reposer, j'avais besoin de tout ça et puis heu, c'est après quand mon corps m'a dit: «Stop
D'accord. Ouais. C'est ça.
j'ai arrêté».
C'est c'est dingue, ce genre d'expérience parce qu'en fait, heu, c'est là où tu te rends compte que le plus important, c'est vraiment d'être d'être là plutôt que que tout le reste, en fait.
C'est ça, tout à fait. Mais mais je crois que j'avais un be un besoin de vengeance, un truc comme ça pour me dire que ouais, j'ai j'ai besoin de Ouais, en fait j'avais j'avais vraiment besoin de prouver que je pouvais le faire, tu vois?
Tu vois c'est c <chuckles> Ca motive? <chuckles> D'accord. Et tu tu tu t'es prouvé pour enfin, parce que tu l'as quand même fait pendant 3 ans, donc tu as quand même réussi à te prouver et après tu as continué ou ou comment tu as fait?
Et au final, heu Ouais. Ouais. Heu, bah, j'ai arrêté après les 3 ans et heu, là aujourd'hui hem, je préfère passer plus de temps avec mes enfants, heu, être en meilleure santé, que que faire ces horaires, heu, interminables en fait, parce que c'est quand même b beaucoup pour le corps, heu et puis des gens qui autour qui jalousaient un petit peu pour dire: «Oui, tu gagnes bien nanana». Mais en fait vous savez pas, je gagne bien parce que, heu, voilà je je fais 2 boulots. Mmh. Bah c'est ça. Mmh.
Oui bien sûr. Ouais. Bien sûr. Bah oui, bah tu travailles derrière pour ouais ouais, je j'a j'avais j'avais eu ça c'est marrant parce que moi aussi c'était un peu comme ça, surtout, heu, la restauration là, je gagnais je gagnais vraiment bien. Heu, sinon je le ferais pas si j'aurais pas fait, sinon, mais c'était c'était heu et c'était vraiment beaucoup en pourboire donc en fait toutes les semaines, heu, j'avais en plus de ma paie, j'avais au moins $ 800-800 tu vois? Et ouais, ouais c'est bah c'est ça, c'est ce qui motive <chuckles> et et je me rappelle quand on m'en voulait de pas avoir mes week-ends parce que forcément, tu vois, tu es tu étais là-bas 5 fois la soirée. Bah les gens se rendent pas compte en fait que, heu, tu as tu as quelque chose qui te motive derrière, en fait.
Mmh. Ouais. Bah oui, bien sûr! Mmh mh. Ben dis donc, c'est très bien! Bien sûr. Bah oui. Mmh mh. Bah que bah c'est ça en fait, c'est que cette cette cette source-là, heu, financière, elle est pour toi, elle est pas pour eux, au final, tu vois?